А, но на тот момент, э, вот, что я сделала в тот же день, на самом деле, вот в тот же день, вот буквально через пару часов я я стала подавать, а, не апелляцию, а как бы заявление на пособие безработицы. Вот сразу. Э, так. Щас я прямо щас рабо
Мгм. Мгм. А вам выплачивали на том на том рабочем месте, э, выплачивали какие-то, <grunts> вып вып выходные или как они называются, да?
Мгм. Отходные? Мгм. Да, да. Но я на тот момент не знала. То есть, э это заняло, там, буквально, ну, целый день, пока я получила имейл от ЭйчАра. Но, опять же, вот тогда у них контроль над моей ситуацией. То есть, я не знаю, что они х планируют, как это. Я думаю: "Так, я не знаю, что происходит, но я пишу <chuckles> заявку по безработице прямо сегодня, прямо сейчас".
Ну да. Мгм. Мгм. <chuckles> Ну да, бе Ага. Это это тебе помогло?
Да, а Да, да, потому что я знаю, что ну вот, я когда начинаю действовать, и в тот момент я начала действовать, я поняла, что: так, <grunts> чтобы не произошло, чтобы они там не решили платить мне что-то или не платить, я уже что-то делаю для себя. То есть я уже, хотя меня там побили, уволили, з т плохая я сотрудница или неплохая, я делаю что-то. То есть я возвращаю контроль. И, если даже я сделала да, я сделала какую-то ошибку на работе, сейчас я делаю какие-то шаги, которые мне помогают, эш Ну, то есть продуктивное что-то делать.
М. Мгм. Мгм. Уверенность, как будто какую-то. Ну да-да. А эт этого было достаточно или этого было мало, и тебе нужно было что-то ещё сделать?